Deixa eu te dar um conselho muito importante, tá, eh, o tema do que você conversa com seus amigos porque, por exemplo, o momento que você está saindo, eu sei que os amigos servem pra você desabafar, para você conversar mas talvez seja um exercício para você fazer o seguinte, pensar, antes de você sair, né, por exemplo, pensar com falar com você mesmo se não está bom, em algum momento vai ficar. Sabe quando perguntam para você assim: "Tá tudo bem?", "Oi, tudo bem?" pensa mentalmente assim: "Não, mas vai ficar".
Uhum. Entendi, eu tentar
Porque isso te dá um gatilhozinho para você começar a tentar sair um pouquinho do "Ah, tá ruim" exato, "Não, mas vai ficar".
Do negativismo né? Entendi. Tipo, e então no no
Pode ficar mais difícil? Pode ficar mais difícil, mas continua dizendo para você: "Vai ficar tudo bem".
Bem, né, e eu, querendo ou não, ser meu próprio, de uma forma ou de outra, meu próprio psicólogo, eu mesmo botar pra cima, tanto antes de sair de casa ou quando eu pensar nesses estresses, pra que não não é nem compartilhar, né, só coisas ruins, porque amigos também servem pra ser aquele ombro amigo, né, só que tem momento certo para cada coisa, creio eu, né. Não é ali, em uma sexta-feira, todo mundo querendo relaxar, né, tipo falar besteira e tal, só tipo, falar de futebol, falar de, sei lá, festa junina, mas de uma forma sem falar de trabalho, ninguém fala de trabalho, aí eu fico ali me segurando entendeu, para lutar
Serve pra no momento Exatamente, pode ser que você Isso. Exato. Pode ser que você tenha um amigo que você chame em um em um um momento mais reservado e comente: "Porra, estou com um problema assim, assim, assado, eu não sei como resolver isso e tal", mas quando estão todos amigos ali
Uhum. Entendi.
é se eh, leva esse essa filosofia contigo porque, eh

É que com o tempo a gente passe a cuidar dos pais.
É cuid exatamente, é isso mesmo. Não, e eu entendo, eu entendo esse processo, eu como eu falei, eu me sinto muito honrado em ser capaz hoje em dia de poder cuidar, né. Isso isso é algo que me deixa muito feliz, mas é aquilo, <chuckles> né, tipo, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo também, né.
De fazê-lo. É é é puxado, não não é uma coisa fácil de fazer, tá. É um é uma coisa que exige bastante
Uhum.
eh, a u cada vez mais, quando vai passando o tempo, vai exigindo quase que uma doação, vamos uma doação de parte de você. É quase que uma devolução daquilo que eles doaram pra te criar e agora é uma doação da no caso da tua mãe, e agora é qua eh, pouquinho a pouquinho você vai sentir que você tá devolvendo essa parte pra ela e isso se torna cada vez mais puxado.
Exatamente, isso é muito bacana. Né, isso é
É bacana, mas é difícil, entendeu. Então, assim
Uhum.
bota na cabeça sempre isso, esse pens essa esse mantra: "Se não tá bem, vai ficar. Em algum momento vai ficar".
Vai ficar. Pronto. Perfeito, perfeito. Perfeito, isso é isso é incrível, né, eu, na minha vida, eu tento como eu falei, né, esse negativismo nunca foi algo normal pra mim, né. Mas de um tempo para cá, né, por conta de problemas de saúde, várias coisas que têm acontecido com ela também, eu acho que isso tem me influenciado, né, a um negativismo meu, né. Não é pra ela, pra pra ela eu sou super positivo, entendeu, pra ela tudo vai dar certo, ela vai estar bem sempre, etcétera. Mas eu não, eu acabo estando mais negativo.
Não se preocupa quando. Pois é. Uhum. Você guarda isso pra dentro, pra você. É.
Exatamente, exatamente. Eu não quero também compartilhar, que pode posso estar errado, mas eu acho que, hum, às vezes as pessoas não precisam
Não, não, tá, eu não diria que tá errado não, porque dói muito pra uma mãe perceber que o filho tá